Ừm, đúng rồi. Mà trước khi mà, ừm, mình muốn học cái ngôn ngữ nào đấy, cảm giác mình cứ thú vị ở trong người ấy, xong rồi học một hồi thấy nó khó quá, ờ, tụt cảm hứng luôn. Đúng rồi.
Ừm. À, vậy hả? À, ừ, nói chung là mình thấy một trong những cái nguyên nhân chính mà khiến mình dễ nản, á, à, thật ra là cũng không phải vì chính cái á cái á, cái ngôn ngữ hay là cái kỹ năng đó nó khó khăn hay gì đâu, mà một phần là mình có những áp lực xung quanh mình, á
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Đúng rồi đấy, ừm, những cái áp lực làm ừm.
khiến cho mình cảm thấy là, ừ, mình mình nản, á, theo kiểu là, ừm, vừa công việc, vừa gia đình, vừa làm cái này cái kia rồi còn thêm học cái này nữa, cái cuối cùng mình bị áp lực, ừ.
Ừm, xong rồi mình, ờ Đúng rồi, mình, ừm, đang tầm tuổi này nên là, kiểu, áp lực nhiều cái, đúng hông?
Ừ. Ừm, áp lực nhiều cái cho nên khi mà học một cái kỹ năng nào đó mà nó đòi hỏi cái, gọi là, chất xám hay là mình tập trung nhiều, á, cái mình cảm thấy á, không có thời gian cho những thứ khác quan trọng hơn, đúng hông?
Đấy. Đúng rồi. Mình cũng thấy thế. Ừm, mình cũng thấy thế nha. Ừm, xong rồi, à, dạo này
Ừm, ừm. Thì làm sao bạn vượt qua được cái cái cái cảm giác đó?
Vượt qua á? Ừm, tớ thì, ờ, mình tập trung vào những cái, a, khác ngoài cái vấn đề đấy. Như, kiểu, có có những cái mà vấn đề như, ờm, ờ, học tập xung quanh mình, mình chú tâm vào nó hơn. Xong rồi bỏ, ừm, bỏ qua mấy cái đấy đi. <chuckles>
Ừ, ừ. Ừm, ừm. Ừ. Ừ, ờ. Ừm, ừm. Ừm, ừ, thật ra thì hồi trước mình cũng gặp khó khăn trong cái việc mà kiêng mạng xã hội á, thì mình ngồi mình lướt video với lại xem mấy cái review phim á bạn. Trời ơi, nó cắt mấy cái đoạn coi tới mấy tiếng, nói là coi 15 phút thôi mà coi tới mấy tiếng, tới 2-3:00 sáng mới ngủ.
Đúng rồi. À! Đúng rồi. Nó cuốn thì thôi luôn.